うーん、もう70％以上ぐらいだったら、うん、結構苦くなくて食べれるんで。
ああ。 あ、でも、苦いのも好きなので。確かにそれ、意識してみるだけでも、ちなんか違いそうですね。チョコレートって、ちょっと食べる分には健康にいいって言いますもんね、なんか。
あ、そうなん はい。 うん。 いいんですよね、あれ、うん、ほんとに。なので、まあ、カカオがちょっと高い方が体にいいとかっていうので、ま、70％以上ぐらいだったならば、まあ、甘さも感じられて美味しく感じられるんで、ね。そういうので、ナッツを入ったアーモンド系もあるんですね。
うーん。なるほど。 うーん。 ああ、なるほど。 ああ、はいはい。
うん、カカオ <clears throat> カカオ79％以上のアーモンドのナッツが
うん。 ああ、確かに。あ、それ、いいかもしれないですね。小魚とかと、あと、ま、カカオが多いチョコレート。おい美味しいですもんね、しかもどっちも。美味しくて健康に良かったら、全然いいですね、なんか、そっちの方が。
うん。 はい。 ええ。 美味しいです。 はい。 うん。そうですね。ま、だから、ね、たまにはその、スナック菓子もね、ちょっと食べたい時は、あれなんですけれども。うーん、毎日になると、やっぱり体に悪いかなって思ったりするんで。そうなんです、カカオのちょっと多いものを取ったりとか、ま、体に良さげな、うん、あんまり油変な油使ってないお菓子を買ったりとか。
うーん。 うーん。 確かに。そう、そうですよね。確かに、確かに。 うーん。 なるほど。じゃ、えんうーん、なるほど。塩分とかもやっぱりなんか聞いた話だと6人によるんですか？なんかろくあ、そうですよね。ろくグラム以上摂るのは、あんまり良くないって言いますもんね。
うーん、そうにしてみてもいいかもしれない。はい。 ろくグラムですよね。はい。 うーん。 はい。うん、なので、あの、カップ焼きそばとかもう、ゆうに1日の塩分量超えてる超えてますよね、あれ、きっと。
あ そうなんです。 超えてます。あの、僕、ブブカの油そばっていうのがあって、あ、それすごい好きなんですけど、それ、1食で6.1gぐらいなんですよ食塩が。なので、それ摂ったら、もう1日の食塩の目安量を超えるっていう。普通のカップ麺でも4から5ぐらいありますね、やっぱり。
へえ。 はい。 あ、そうですよね。うーん。 そうです。 うん、ありますよね。なので、まあ、ほんとにもうね、あの、自分のご褒美として食べるのならば、ちょっとソースをあの、少なめにするんですよね。
ります。 うーん。 ああ、なるほど。 ああ、なるほど。半分しかかけないとか、そういう感じですか？ふん、ふん。
はい。はい。それでも十分多分美味しいと思います、きっと。
ま、確かに確かに。そっか、あれ、ソースに食塩が結構入ってるんですね。ああ、なるほど。じゃあ、それを確かに半分に減らすだけでも、確かにいいです。それで食塩がね、全然めちゃくちゃ減るんであれば。
うーん。 入ってますね。うーん。